أنا فعلًا يعني التليفون هو مشكلة كبيرة معايا، آآ إن أنا زي ما قلت لك، مبوظ نومي ولمّا يعني لمّا باجي أنام باسهر باضطر أسهر على التليفون باقلِّب في فيديوهات أسمع مسلسل أو فيلم فأضيع ميعاد نومي وبالتالي أصحى متأخّر.
إمم. بالضبط، أنت حاول يعني تقلل الحاجات دي، يعني حِد منها شوية.
إمم، فيعني فعلًا أنا محتاج أقلل منّه، بس حتّى برضو م يعني في أوقات لمّا باصحى مثلًا أصحى بدري برضو يعني الاستمرارية زي ما قلت لك، باحس إنّها ما لهاش علاقة بالتليفون، يعني أنا فعلًا في أوقات باصحى بدري وبابدأ أشتغل و وأنجز حاجات من اللي أنا حاططها في كأهداف يعني. بس يومين، 3 وبارجع زي ما أنا. فهل ده له علاقة بالتليفون أو موضوع أكبر من كون تليفون بس؟
بالضبط. فاهمك أيوه. لأ، هو مش مش علاقة مباشرة تليفون، هو بس يعني أنت بتحاول تقلل الحاجات اللي بتاخد من وقتك يعني، عشان تقدر ت تلاقي وقت أكتر في أيّام الأجازة، يعني أنت لو بعدت عن التليفون أيّام الأجازة، ده ممكن يعني وممكن تستخدمه أيّام الشغل يعني وأنت وفي المواصلات وأنت في الحاجات دي، استغل الوقت ده في الاستخدام ده. بس وفَّر الوقت بتاع أيّام الإجازة إن أنت تتجنب التليفون عشان ما يضيَّعش معاك وقت الإجازة نفسها كوقت، فده يعني ده بس في البداية خطوة بد بدائية يعني أو ابتدائية يعني. لكن أهم خطوة
آه، آه. امم، عندك حق عندك، لأ حق فعلًا. هو كان بياكل مني وقت كتير، فيعني أنا هاعمل كده فعلًا، هاجرب.
آه. بالضبط، آه. آه، وأهم خطوة بقى بعد كده إن أنت ال ال المحفزات بقى، في نوعين من المحفزات، يا إما محفز نفسي و و و ويعني نقدر نقول إيه، عضوي أو كده إن أنت ت تكافئ نفسك بحاجة معيّنة، إن أنت لو عملت الروتين ده أو التزمت بالحاجة اللي أنت نفسك تعملها إن أنت تنزل جيم الصبح والله أنا لو نزلت الجيم الصبح هتيجي مثلًا تروح جايب، آآ ت وجبة حلوة بتحبها، بس وجبة يعني صحية يعني آآ، ممكن مثلًا تكون بروتين، آه، مكافأة ليك إن أنت تأكل بروتين مثلًا إن أنت تعمل فرخة كاملة بروتين وتاكلها يعني بتدّيك بقى بَني عضلات والحاجات دي وتساعد معاك في الجيم فإعمل لنفسك مكافأة، بس مش كل يوم يعني، اللي هو أ كل أسبوع إن أنت لو التزمت عدد أيّام معيّنة، تعمل ده، فإيه رأيك في الفكرة دي؟
آه، مكافأة ليا يعني.. حلو. آه، فاهم آه.